Mais, par année, ils ont 10 jours de congés payés. Il y a même un Français qui fait ouais. Il fait des vidéos sur YouTube pour montrer, heu, la vie aux aux États-Unis, la vie au travail et cetera.
10 jours. Mais c Oui.
Et en fait il a expliqué que, lui, il avait planifié plein plein de choses pour, heu, pour ces 10 jours et ses collègues, ils savaient pas quand placer leurs congés. Ils savaient pas quoi faire parce qu'ils ont pas l'habitude.
Oui. Oh! Ouais, donc heu. Mmh, les le fait que ce qui m ce qui est quand même fou, c'est que en en fait, pourquoi, bah, comment dire ça? Je trouve ça triste, tout simplement. Genre d'avoir gagné ta vie, pendant je sais pas combien de temps et je me demande, heu, pou pourquoi, en fait, ils gagnent leur vie finalement?
Ah oui, oui, ça l'est.
Est-ce que c c'est pas est-c pourquoi faire? Pour vivre tout simplement ou pour, heu, pour se p faire plaisir?
Bah, i ils vivent pour travailler, quoi. Alors, il y a un truc, c'est qu'on doit vi on doit travailler pour, heu, bah pour vivre, mais eux, ils vivent pour travailler.
Mmh. Oh, punaise!
C'est l'inverse chez eux. Ils ont vraiment cette mentalité de cette mentalité de business. Du coup, ils vont faire des shifts de 12 heures, de 13 heures.
Oui. OK, bah, <sighs> moi je bah, c c c alité Mmh, mmh.
Et dis toi qu'il y en a qui bossent depuis 4 ans, sans congés. Dis-toi qu'il y en a, ils ont pas pris de congés, ils ont pas pris de vacances pendant 4 ans.
Non, mais, c'est pour ça, heu. Non, mais c'est pas possible. C'est c'est impossible pour moi de de tu sais, c'est inimaginable. Tu, genre, heu, en tant que Français, quoi, tu vois, de de pas du tout prendre les congés. Tu vois?
Bah, eux, ils sont habitués. Ouais, ouais, bah tu as l'habit Ouais, ben, nous on est habitués à nos, heu, à nos 4, heu, semaines de de payées. Mais eux, ils ont l'ha ouais.
L le congé Et même en mai, tu vois, il y en a qui font un concours de, heu, quand, en mai, heu, comme il y a il y a plus de il y a plus de de, hem, de journées, heu, fériées, co comment est-ce que je vais faire, organiser mes congés pour que j'ai le plus de, heu, <chuckles> j'ai le plus de de de de jours de vacances en mai, tu vois? Il y a, heu, il y a il y a toute cette toute cette culture, je je ne pourrais je ne pourrais pas, heu, être capable de, hem, en tout cas, heu, de d de
Exactement. Ouais. Ouais.
de de de pas prendre le jour de congé, tous les jours tous les jours, aller au travail, voire la tête de mes collègues pendant 365 jours presque. Hem, non, j'ai pas envie. Tu vois? Sans prendre de congés et c'est déjà tu as tu as tes tes tes collègues, c'est les personnes, à, heu, auxquelles, en fait, tu tu que tu vois le plus. Alors, heu, tout le reste de l'année, j'ai pas envie. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui voient moins leurs enfants que, hem, enfin, qui voient moins leurs enfants.
Sans prendre de congé. Exactement. Ouais.